Ih, gila itu keren banget sih. Benar banget lagi, itu keren banget, eee, benar-benar. Karena kalau nunggu terus, mungkin bisa jadi aja nggak tepat-tepat ya? Kalau terus-terusan nunggu, ya. De
Keren kan? <chuckles> Iya. Benar. Dan kalau kita coba mungkin itu waktu yang tepat atau orang yang tepat. Kita nggak pernah tahu kan, Kak, gitu.
Betul. Daripada nunggu terus-terusan kan nggak tahu juga, lebih nggak tahu lagi gitu kan jadinya apa lebih baik langsung, eee, bertindak aja nih, jadi keputusannya ini langsung jelas gitu, dan habis itu mau ngapain lagi juga jadi tahu gitu mana arahnya. Ih, keren. Keren keren keren keren. Nah
Mmm. Iya. Benar, Kak. Iya. Iya benar, Kak. Iya, benar itu. Karena itu memang juga terjadi sih, Kak. Kayak dulu aku ngerasa, "Iya ya, aku juga sering nunggu-nunggu," gitu kan, kayak, "Mmm, kayaknya nggak boleh nembak duluan deh," gitu kan. Eee, kayak cewek tuh harus nunggu. Tapi belajar dari kisahnya si Kugy dan Keenan, "Oh iya ya, kita nggak pernah tahu loh, eee, ini tepat apa enggak." Paling enggak ketika kita udah kan kadang tuh kalau cewek nunggu-nungguan ya, Kak, "Ah, kayaknya dia nih bakalan nembak nih mungkin seminggu lagi, atau apa," tapi ter nggak pernah terjadi gitu. Eee, dan kita akhirnya terkatung-katung kan, Kak? Mungkin kita melewatkan orang baik lainnya gitu. Karena kita nungguin hal yang salah gitu. Akhirnya kayak, <tsk> "Ah, besok-besok aku jangan kayak Kugy deh ya sama si Keenan ini, yang lama," gitu.
Aha. Betul. Ah. Ih. Aha. Dalam ya ternyata, ya, yang bisa diambil tuh nilai-nilainya. Apalagi k kalau ka tadi kamu bilang peran atau karakter si Kugy ini dan menempatkannya sebagai perempuan in general gitu ya kan. Benar banget sih benar banget sih. <tsk>
Hmm, Kak. Iya, mmm. Benar. Jadi makanya aku kayak, "Ah, next time, lain kali kalau ini aku nggak mau kayak Kugy, nggak mau melewatkan apa pun." Jadi kadang aku ngerasa, "Iya ya, coba aja dulu," gitu. "Toh kalau misalkan ditolak, besok juga mungkin nggak ketemu lagi," gitu, Kak.
Nah heeh. Ah, bener. Benar ya. Kalaupun ditolak, berarti ada yang lain gitu, yang lebih baik. Kan nggak tahu kan kalau terus-terusan nunggu, kayak kayak tadi kamu bilang, siapa tahu ada pilihan lain gitu, tapi karena fokusnya ke orang yang itu aja, jadi pilihan lainnya yang bahkan lebih baik gitu malah jadi kayak heeh, nggak tampak jadinya, nggak tahu. Nah, bener bener. Terakhir deh, kalau kamu ini kan berarti kan sukanya kan masih yang bisa dibilang bukan konvensio ya, tapi bisa dibilang konvensionallah ya, buku atau jurnal gitu. Nah, kalau misalkan eee, kalau di zaman sekarang yang serba digital ini juga nih, kan media-media itu kan banyak juga ya menayangkan mulai dari yang online, Kak, atau misalkan se tokoh-tokoh fiksi yang ada di sinetron atau drama-drama yang lagi hits, kalau kayak gitu tuh gimana? Apakah bisa berpengaruh juga?
Iya betul, hmm. Iya. Iya. Nggak tampak, Kak. Benar. Iya. Nggak tau, benar. Boleh. Mmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm.

Kugy?
Dan si Kugy ini, mmm, entah kenapa, karakter dia di situ tuh hampir mirip sama aku, Kak, gitu.
Aha. Oke, sebentar. Berarti, eee, maksudnya si karakternya mirip ini apakah secara, eee, kepribadiannya gitu atau personanya ya? Mirip ya? Yang digambarkan di buku itu dengan karakter kamu? Oke oke, baik baik.
Eee Mhm. Eee, p personanya dan beberapa hal yang digambarkan di situ, Kak. Jadi, iya, mmm, eee, sekadar kayak bintang, apa sih bintang itu? Rasi bintang, gitu, itu sama. Iya astrologi. Jadi astrologinya tuh digambarkan sama. Jadi kita tuh sama, punya bintang yang sama, terus kayak beberapa detail seperti sifatnya atau, eee, karakternya kayak dia itu anaknya kecil, kayak gitu, terus tidak suka dandan, apa adanya, agak-agak ceroboh. Nah, itu tuh aku banget, Kak. <chuckles>
Mhm. Astrologi. Oke oke. Oke. Mhm. Mmm. Oke, mhm. Oh, oke oke. Makanya kamu tuh benar-benar ngerasa bisa gitu ya menjalankan bukan menjalankan, bahkan seakan-akan kamu ngerasa betul terkoneksi gitu. Kamu itu adalah sebagai dia pada saat membaca si novel ini. Ini menarik banget nih. Terus terus?
Iya, merasa terkoneksi. Iya. Nah terus, jadi di beberapa karakter kan itu sebenarnya cuma, mmm, novel percintaan ya antara si, eee, Kugy dengan Keenan. Nah Keenan itu juga, aku jadi ngerasa dekat banget tuh karakternya, karena kan aku menyelami sebagai Kugy nih, Kak. Jadi ketika aku baca tuh aku ngerasa juga nih, "Oh, Keenan tuh kayak gini nih," eee, dalam bayanganku karena kan di situ diceritakan si Kugy tuh kagum banget tuh sama si Keenan. Aku pun jadi membayangkan, Kak, kalau sosoknya Keenan tuh kayak gini kayak gini kayak gini, gitu.
Iya. Mhm. Mhm.

Dan itu jadi kayak, aku pengen deh, dapet cowok yang kayak begini juga, gitu. <giggles>
Oke oke. <chuckles> Langsung ya? Langsung seakan-akan bahkan oke gitu, kan ya. Karena mungkin kamu dalami peran lain sebagai Kugi, mungkin bisa kali nih ya, dapet kek keren juga ya, gitu, oke, Nah kamu sejauh ini tuh, dengan kamu merasa seperti itu, apakah kamu, eee, nyamankah akan koneksi yang mendalam itu?
Iya. Heeh. Iya. Heeh. Mmm, sebenarnya awal-awal itu mempengaruhi ya, Kak. Jadi, mmm, awal-awal aku selesai baca buku itu 1 kali mungkin nggak terlalu pengaruh ya, ke-2 kali, ke-3 kali itu aku merasa kayak seakan-akan tuh, aku bukan aku, Kak, ngerti nggak? Jadi kadang aku
Mhm. Iya. Wah, ini berarti kebawa banget tuh? Maksudnya sampai ke hari-hari kamu gitu, di dunia nyatanya gitu tuh, kebawa ya? Oke oke gimana?
Heeh. Iya, iya, jadi aku kadang-kadang secara nggak sadar itu baye beberapa kali mengadopsi, eee, gaya mungkin gaya bicaranya dia, atau gaya dia saat dengan temannya kek kayak gitu, Kak. Itu tuh, aku baru sadarnya tuh mungkin setelah, "Oh, kok aku begini ya?" Atau mungkin kayak temanku, "Kamu kenapa ya, hari ini, kok aneh banget?" Gitu, "Oh, iya ya, aneh ya?" Terus aku baru nyadar, eee, kayaknya aku tuh kebawa ya, gitu. Karena emang se se seterkait itu sih, karena aku suka banget sih karakter dia, gitu.
Mmm. Ya ampun. Mhm mhm, bahkan sampai orang-orang sekitar kamu gitu ya, eee, orang-orang terdekat sih, bahkan justru yang udah tahu kamu banget tuh, ngerasa kamu beda gitu kan? Kamu udah dalem banget meranin karakter ini.
Iya. Iya, karen mhm. Iya, jadi aku bukan ngerasa kayak, kan mungkin banyak orang yang bilang, "Ah, kamu kayak ini ya, temenan sama si karakter itu?" "Bukan temenan lagi, malah kayak ngerasa akulah si karakter itu di dunia nyata!" gitu.
Mhm. <chuckles>

Eh, negatifnya selama ini sih kayaknya belum ya, Kak. Cuma, memang cerita ini agak menjengkelkan ya, Kak, maksudnya dalam artian, hmm, itu kan ada kayak si Kugy ini agak telat gitu loh, Kak, ngomong sama si Keenan gitu. Jadi kayak mendem perasaan, akhirnya tuh kayak, <grunts> gitu. Kayak geregetan sendiri gitu. Kalau di dunia nyata kayaknya aku udah iya.
<laughs> Oh, plot plot ceritanya ya, plot ceritanya dibikin itu ya, dibikin gemes gitu oke.
Iya, kalau di dunia nyata kayaknya enggak deh, gitu. Soalnya aku lebih suka blak-blakan aja deh ya.
<chuckles> <chuckles>
Itu sih yang negatif tuh kayak, ah, kalau ini nih karakternya nggak aku banget nih. Kayaknya gak mau kalau kayak begini, gitu, Kak.
Oke oke. Mmm, menarik, justru kamu bahkan bisa mem-filter ya, maksudnya karakter-karakter mana yang bisa kamu terapin gitu, dan membantu perkembangan kamu menjadi lebih baik, di kehidupan nyata dan mana yang menurut kamu, ah nggak ah ini nih, nggak cocok nih, kurang oke, kayaknya nih buat buat diambil, buat dijadikan contoh gitu.
Iya. Iya. Benar. Karena memang, eee, itu mungkin jalan ceritanya juga ya, Kak, ya. Jadi kayak sebenernya dua-duanya suka, tapi dua-duanya tuh kayak punya pikiran sendiri gitu kan, akhirnya kayak nggak bersatu. Nah, itu mungkin ya, Kak.
Betul. Heeh heeh heeh, benar sih, setuju sih. Tidak lepas dari itu ya, tidak lepas dari jalan ceritanya ya sebetulnya, mhm mhm. Nah loh
Iya, jalan cerita juga. Iya, mhm. Makanya aku juga banyak belajar juga sih dari si cerita itu juga, jadi kayak, eee, segala sesuatu tuh memang ada baiknya diungkapkan, karena, kita nggak pernah tau kan pikiran orang, Kak, gitu. Nah, disitu tuh kayak, "oh iya, benar juga ya" gitu. Sa iya, salah satu hal positif juga sih, Kak, yang aku ambil dan belajar dari si cerita Kugy dan Keenan ini, karena kayak eee, kayak, eee, kita kadang-kadang tidak bisa menunggu, eee, waktu yang tepat. Kadang kita tuh harus menciptakan waktu itu tepat, gitu, Kak.
Oh, gitu ya. Mhm.